Ну, смотри, после ти фильма "Терминатор" Арнольд Шварценеггер поселился в моём сердце, э, просто навсегда, потому что, э, сыграть
Ага. А какого "Терминатора", 1 или 2? <chuckles>
Это удивительно, потому что моё, э, моё знакомство с "Терминатором" со 2 части началось. Вот, а уже потом я посмотрел 1. Ну, и, конечно, 2 часть, потому что в 1 - это просто машина-убийца, а во 2 - это, э э, робот, который, э, наделён, э, какими-то человеческими качествами и Да.
Мгм. Так. Человеческими чертами, да? То есть он более близок к герою, он скорее т он же там помогает герою, насколько я помню, да? То есть вот он за за за людей в этом фильме, так?
Да, он пу он помогает, и он наделён какими-то человеческими, ы, качествами. И, конечно же, это се о о отклик больше в сердце, чем просто машины убийц убийца, которая однозначно отрицательный, у неё там вообще нет н н ничего, <chuckles> ничего позитивного в нём нету. Вот, э, поэтому, конечно
Мгм. А там же ещё, э-э, насколько мне известно, там вот этих всех героев озвучивали переводчики, которые немножко прятали свой голос, да, и они все разговаривали такими, немножко гнусавыми голосами, да?
Это, э, классическая история о том, как понять, э, человека, из какого он времени. Потому что, э, если ты начинаешь говорить, как: "И восстали машины!", то ты сразу понимаешь, что этот человек и примерно из, э-э, 80-х, э, или застал 80-ые вот, и он, 90-ые. <sniffs> Смотрел, и не просто смотрел, а он прям рос на них, потому что если ты услыши сейчас, скажешь: "Ну, ну, шо за бред, что он так коверкает, вы шо шт идиотизм какой-то, такое смотреть не буду", а тогда это было какой-то, абсолютным, э, мм, естественным способом. Т казалось, что, ну, так и должно быть, да, одноголосый перевод вот таким гнусавый, ну, да, так и должно быть, вот.
Мгм. <chuckles> То есть, он смотрел вот эти фильмы на кассетах в России, да, и слышал эти голоса? Мгм. Мгм. Мгм. То есть все герои бк боевиков так и разговаривают, да?
Это интересное н наблюдение, потому что ты ж вообще не знаешь про, э, про то, что вокруг тебя есть целый мир. Ты нигде не был никогда, ты рос в каком-то одном н дворе, в одну школу ходил. У всех одинаковый опыт. И тут перед тобой совершенно другие люди, с совершенно другими, э, настройками, с другими домами, с другой культурой. И именно в этот момент всё, что оттуда шло, очень, э, ложилось на, э, молодую почву хорошо, потому что ты тебя это вообще мм ну, не парило. Т окей, говорит так.
Мгм. Мгм мгм. Ну, то есть о это были как бы такие фильмы, специально для то есть они помогали подросткам взрослеть, да? То есть видеть другую жизнь, видеть, вот, ну, может быть, немножко нереальных героев, видеть как это всё происходит.

Ты понимаешь, что, а, в жизни есть, э-э, выбор, и этот выбор не всегда, э-э, может быть правильным. И он его ни не всегда нужно делать. И новые герои, которые появились, вот, кф ф ф например, тот же герой, а-а, Брюса Уиллиса в "Крепком орешке" или вообще в куче фильмов, которые Брюс Уиллис играл, где он везде играл мужика
Мгм. Мгм.
э-э, в основном в майке, <chuckles> э, да, семейного, у которого проблемы с семьёй, у которого проблемы с женой, у которого, возможно, проблемы с детьми со своими, недопонимание и прочее прочее прочее. Вот. И, чем старше становишься, тем ты больше начинаешь ассоциировать уже себя с новым героем, вот с этим. И он уж для тебя является какой-то калькой, на которую ты хочешь быть походить, или ты думаешь: "Блин, а как бы я сделал на его месте, если бы я, э, оказался вот там, вот ф в тех предлагаемых обстоятельствах?"
В майке, да, который спасает мир, да? <chuckles> Да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм мгм. Потому что он как-то больше отражает твою реальность, да? Правильно я понимаю?
И реальность, и и мышление, и какие-то жизненные, м, пра м, препятствия, которые встают у него на пути, они какие-то более м, они не оторваны от реальности, они более естественные, поэтому тебе легче воспринимать его в у проблемы, как свои.
Ну, да, конечно, есть разница между человеком, который там с большой б роботом-убийцей, да, спасает вселенную от роботов-убийц, и там человеком, который в какой-то такой реальной сложной жизненной ситуации, с проблемами, там, в семье, да, пытается как-то также спасти свою жизнь. Мгм.
Мгм. Да. Понимаешь, в чём дело, когда ты, э, маленький пацан, тебе проще представить робота, который бегает и чё-то там спасает, потому что, ну, ты живёшь в такой, э-э, м, среде, в которой ты это можешь се легко представить. Ну, просто потому, что ты маленький, и ты готов верить в чудо, в сказку, во всё, что угодно. Да, да. Чем ты старше становишься, тем ты тя б меньше возни у м, меньше, э-э, а-а, тебя, а-а, <sucks teeth> а-а, мм <grunts> обуревают проблемы, э-э, роботов, бегающих по с по выжженной земле, или динозавров, например, которые жрут друг друга.
Мгм. У тя м, у тя мир немножко сказочный, да, в это время? У тя слишком много становится твоих реальных, да, проблем. Как бы не опоздать на работу, да? <chuckles>
У тебя е у тебя есть г да, у тя есть гораздо какие-то более, ну, в скажем так, совершенно э, вообще другие вопросы, которые тебя очень <grunts> волнуют. При этом мальчик никуда не девается, и периодически, когда тебе даже 45 ты приходишь на какую-то выставку роботов и зависаешь там весь день, потому что: "О, ни фига себе! Терминаторы ожили и бегают". То есть всё равно у тя такое есть. Или, например, ты приехал в, не знаю, какой-нибудь там "Юниверсал парк", и там те показали реальных дин практически динозавров, которые бегают там, м, и ты такой: "Вау! И как они это сделали?" То есть вот этот вот пац мальчик, вот этот вот, он никуда не делся, он там сидел и ждал вот этой эмоции. Но время меняется, да, и герой меняется, и это хорошо, это на самом деле классно. И когда тебе 40.
<chuckles> О. Мгм. Мгм мгм. Конечно.